Ci ci sono dei momenti comunque anche quando vai in spiaggia, no, e per esempio, ecco ho fatto una breve vacanza io, mhmm, 1 settimana fa e, comunque ogni tanto ci s c ho un paio di amici, no. E, facevamo delle videochiamate, gli facevo vedere insomma dove dove stavo, no, e faceva piacere eh sì, faceva piacere anche a loro. Eh sì.
Mh, sì. Sì. Sì. Sì, certo. No, ma quello è anche bello, cioè quando fai vedere anche un bel paesaggio dove ti trovi, lo commenti, è anche carina come cosa. Sì.
Sì. Una condivisione, no. Eh sì, però ecco, poi dopo finiva lì comunque, poi dopo una volta che staccavi lo rimettevi dentro dentro l lo zainetto e continuavi a fare i bagni e a
Esatto. Eh, basta. Non è che stavi tutto il tempo in vacanza a guardare il cellulare. No, quello ci può stare comunque secondo me. Soprattutto se sei in un an bel paesaggio e dici: "ti faccio vedere dove sono." Eh. Bella, carina come cosa.
Certo, a prendere il sole. È vero, è vero. Eh sì, poi sp Eh sì ehm, simpat
Mi prenoto per il prossimo paesa <chuckles>
<chuckles> Come anche a me, anc anche a me piace il contrario, no, quando magari sto a casa, no, così e coi qualcuno, va da qualche parte e mi fa vedere mi fa vedere insomma dove dove dove si trova, d dove si è recato, no. Sì. Che poi ti dà anche anche spunto la voglia di di magari un giorno di andarci anche te, no, perché sai a volte
Mh. Sì, e infatti. Certo. Eh, ma sì è vero.
vai va vai a visitare i posti anche per sentito dire, per quello che ti raccontano, sì lo se le esperienze
Perché te lo dicono, eh, sì, ma anche tu glielo mostri un po'. Assolutamente sì.
le esperienze delle delle degl degli altr
Degli altri, sì, che ti raccontano. Questo è assolutamente vero.
Vero, è vero. Comunque sì, bisogna sono una una una croce e delizia questi questi apparati. Ehm, an
Mh, beh, pensare che un tempo non c'erano. <chuckles> Ci sono cresciuta senza. Sm ora sono
Non c'era niente, vero? Se anzi certe cose certe cose se a me sembrano anche
So' contenta di esserci cresciuta senza.

Quasi imbruttimento, secondo me.
Sì sarebbe si sarebbe controllato, quindi anche una sua rilassatezza nel stare in un ambiente con persone conosciute da lunga da
Erto. Però, metti ad esempio questo che stiamo ipotizzando, una giornata offline. Non c'è, il cellulare non c'è. Tu incontri delle personem e non c'è nessuno che c'ha questa mania di guardare il cellulare perché è offline, stiamo tutti offline, e abbiamo risolto. Sei obbligato a interagire con le persone che hai intorno. Guarda che farebbe molto bene, eh.
Sì. Mh-mh. Cer guarda, questo qui sai, questo qui comunque dipende un po' anche dai contesti in cui ti trovi, eh, perché se ti trovi, sai, in un contesto, uhm, diciamo urbano, ehm, come dire, do do dove comunque sei più tentato, no, e poi è anche una cosa un po' più monotona, perché sono cose che fai che fai di solito. Ma p esempio quando quando vado, che ne so, vado al mare, vado in montagna, no, a lì lì mi sembra più, mhmm
Mh. Mh. I Ah, beh, certo. No, ma ti rovini, cioè, non guardi il paesaggio, per per guardare il cellulare.
Certo. Eh, certo, no. Lì è più mhmm, è più facile staccarsi, no, però metti nella borsetta.
Ma è più facil ma sai non per tutti. Io li vedo dappertutto, eh.
Cer sì, sì. No, anche lì, certo sulla spiaggia vedi sui la gente sui lettini, ehm, che stanno sempre con col co co anzi, ti passano pure più tempo perché mhmm, perché sai, stai ore senza fare nulla, no, stai ore oziando, e quindi, magari magari ti fermi quando si ti si scarica il telefono che non c'è più la batteria. Ah, là, sei obbligato, tuo malgrado, no, a
Eh, a gente sul lettino fare, ed è tutto il giorno sul cellulare. Sì, sì, rilassa. <chuckles> Appunto. <chuckles> Sì, ma alla fine non te lo guardi neanche il mare, stai lì un po' a riva. Guardati un po' il mare, interagisci un po' col mare, che fa solo bene. O anche montagna, cioè, ci sono dei bei paesaggi, ti vai la passeggia ma in montagna è più facile che non prende certe zone, quindi ci si salva di più.
Sì. Però, è vero, è vero. È vero. Sì, sì. Cert Però Eh, però ecco, infatti mo' ti stavo dicendo questa cosa qua, però sai che è se è una cosa che questo f quell'andare offline è una cosa che decido io, no, ehm, mi mi fa s d diciamo è una cosa che che che che m mia razionale, no, e allora la la sì, la mhmm, non non mi pesa. Però ecco, come hai detto tu, ra sei in montagna, no, a fare una camminata, no, e e e e non mi prende, lì, mhmm, mi mhmm, mi da un po' più fastidio. Sì, sì, perché f comunque sei discon
Eh. Mh. Sì. Certo, una decisione che hai preso tu. I Sì, sì, sì. Eh, lì può succedere. Ti dà fastidio? Ah, ti dà fastidio perché hai bisogno che ehm, cioè scusami, hai paura che qualcuno abbia bisogno e non ti trovi?
No, no, proprio perché magari sai Sì, oppure anche te, magari, sai vabbè, però a parte l'emergenza, se non c'è segnale comunque i numeri di emergenza si possono sempre fare, no. Sì. E poi cioè, ti ti localizzano tramite il GPS, no. Sì, però, beh, forse è una cosa sai, quando mhmm, quelle cose che sono forzate, no, cioè, se lo decido io va bene, però se s se se mi obblighi per qualche maniera, poi dopo divento un po' un po' impaziente, no? Ehm, quindi, mhmm, però certo, ben venga, ben
Sì, sì, sì, quello ci sono comunque, quel ci sono. Ma sì. <clears throat> Mh. È che sei obbligato a essere offline senza averlo deciso tu. Mh. Sì. No. Quello può essere, perché dici: "Uffa, ma se io ho bisogno, ma avevo detto a che ne so, a qualcuno, che lo chiama l'avrei chiamato tra 1 ora e invece non posso."
Sì, oppure, magari, anche Ah, pe esempio c'è, mhmm